รู้แล้วใช่ไหมครับว่า อ๋อ วันนั้นที่แบบ เฮ้ย ที่แม่ ที่แม่บ่นเรา อะไรประมาณ ประมาณนี้ เออ เพราะแม่เป็น
อืม <chuckles> บ่น เออ ให้ ให้ ให้เก็บบ้านหน่อย เก็บบ้านหน่อย ห้องตัวเองอะคลีนหน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ วันเนี้ยพอมีลูกตัวเองแล้วก็นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ขึ้นมาเลย ใช่ แล้วก็พูดคำเดียวกันเด๊ะ เออ ค่ะ
อืม อืม ใช่ ๆ รู้เลย เออ ว่า เนาะ เขาก็ว่าคุณพ่อคุณแม่ ว่า แม่ก็ห่วงเราเนาะ แต่กับวันนั้นเราแบบ เราก็ไม่เข้าใจเนาะ เราก็ว่า เออ ครับ ใช่ ๆ
ใช่ค่ะ ไม่รู้หรอก ใช่ ใช่ นั่นแหละมัน จริงมัน พอนึกถึงแบบว่าไอ้ ไอ้สิ่งที่เราผ่านมางี้ค่ะ มันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะ เพราะว่าเราก็ เออ จำได้วันนั้นนะ ยังพูดกับแม่อยู่เลยว่า "อย่า แม่อย่ามา แม่อย่ามาไอ้ น บ่นได้ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เออ วันนี้ก็เจอกับตัวเอง ก็หัวเราะ ยังต้องมาได้ เราโทรไปคุยกับแม่ เรายังหัวเราะกับแม่เลย "แม่ดูสิ เจอกับตัวเสียแล้ว"
อืม อือฮึ อือฮึ <chuckles> วันนั้น อ๋อ อือ เราก็แบบว่าคุยกับ สนุก ๆ ตลก ๆ กับ กับแม่น่ะ
อืม คุยกับแม่เหมือนคุยกับ เออ เหมือนคุยย้อนหลัง อะไรเงี้ยค่ะ
ย้อนหลังเนาะครับเนาะ ก็ว่า เฮ้ย เออ ล เจอกับตัวแล้วใช่ไหมครับ? เออ เออ ๆ
อา แม่เป็นไง ใช่ค่ะ ใช่ แล้วแม่ก็บ่นค่ะ แม่บอกว่า "ก็ เอ็งก็ดื้อเหมือนตอน ตอนนั้นน่ะ เนี่ยลูกเอ็งก็ดื้อเหมือนกัน" <chuckles> คือเหมือน เหมือนได้รับกรรมมา แม่บอก เนี่ยพอกัน เออ ใช่
<chuckles> เออ อา ๆ อ๋อ เออ ๆ เนาะครับเนาะ <chuckles> อา เออ ๆ
ค่ะ มีอีกไหมคะ มีอีกไหมคะ เกี่ยวกับแบบว่าความสุขที่ผ่านมา? จริง ๆ ไปเที่ยวก็เป็นความสุขนะ ไปเที่ยว Vacation อา
เป็น เนาะ ใช่ ๆ จริง ๆ แบบ